Bueno, pues fíjate que te quiero platicar que últimamente estoy pasando por un momento un poquito complicado en mi trabajo y en mi vida en general, porque fíjate que hace, ¿que será?, como desde junio, pues ya van a ser como 6 meses, ya ni es tan poquito tiempo, pero bueno, en junio empecé con un nuevo trabajo, empecé a trabajar remotamente y aunque sí tiene muchos beneficios, ¿no?, como el tema de que, por ejemplo, ya no no me tengo que despertar tan temprano para para, este, pues r desplazarme a mi trabajo, no gasto tan no gasto en gasolina, este, pues puedo comer en mi casa, eh, no sé, el tema de de la convivencia con mi mi familia, o sea, sí tiene muchos beneficios y por eso es que me animé a tomar este trabajo. Pero, ay, la verdad es que si te soy superhonesta es ha sido muy cansado y muy desgastante porque, fíjate que está como mal entendida esta parte del trabajo remoto y y mi jefe y mis compañeros de trabajo, pues como que entienden que yo tengo que estar disponible 24/7 ¿no?, como que, pues dicen: "Bueno, pues estás en tu casa, ahí tienes tu compu, ¿no?, ahí tienes el celular, eh, pues puedes contestar a la hora que yo te yo te marque, ¿no?". Entonces, la verdad es que ya ahorita, eh, híjole, este, me siento muy cansada, sobre todo en las últimas semanas siento que no duermo bien. Siento que me estoy como descuidando en el tema de que ya ni siquiera tengo tiempo de hacer ejercicio, eh, cuando no vienen mi mi hijo y mi esposo a comer como cualquier cosa. O sea, la verdad es que ni me paro de mi computadora, este, voy y agarro cualquier unas galletas, unas papas y pues, la verdad, es que eso, pues, quieras que no, ya me está afectando en mi salud, ¿no? O sea, no el no dormir, me du despierto al día siguiente y me duele mucho la cabeza, me siento, pues, con poca energía, honestamente, me siento como hasta de mal humor y, pues, eso es a veces hasta me desquito con mi familia, ¿no? Entonces, híjole, no sé no sé, siento que algo no estoy haciendo bien porque, finalmente, mucha gente trabaja así como en remoto. Yo veo que mucha gente está feliz de la vida y yo pensé que iba a ser una buena oportunidad para mí, pero no sé no sé, te digo, hay algo que como que no me está latiendo, como que no sé si son ellos o soy yo o somos las 2 partes, pero pero no me siento bien. No no no sé qué, ¿cómo qué qué hacer, qué qué cambiar para que esto, pues, pueda estar como bien delimitado, este, y yo pueda volver como a la normalidad de mi rutina de ejercicio, de alimentación, de convivir con mi familia, no?
Ujú. Ajá. Okey. Claro, claro. Claro. Ujú. Okey. Mm, ya. Claro, claro. Por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Ajá. Ujú. Claro. Okey, mira, y tú, por ejemplo, ¿cuántas horas son las que deberías de trabajar normalmente y también qué días trabajas regular? Y bueno, ¿cuánto es lo que trabajas ya ya real, o sea, fuera de tu horario laboral?
Sí, pues mira, cuando a mí me contrataron, me dijeron que tenía un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero la realidad es que todo el día me están mandando correos, ¿no? Todo el día me están llamando. Incluso, por ejemplo, tengo entre en esa ventana de 8 a 5 yo tengo 1 hora para comer, y en esa hora de comida, de verdad que no me, o sea, no me dejan, me marcan, ya me están escribiendo. Tenemos un chat que es por el que nos comunicamos, entonces me escriben en ese chat, y de: "Hey, ¿por qué no me contestas? Oye, me urge. Oye, este correo", entonces, híjole, la verdad es que no me están respetando, pues, este horario. O sea, si con tú me preguntaste: ¿cuánto es lo que realmente trabajas? Pues realmente trabajo 24 horas, porque, o sea, de repente en la madrugada, si yo empiezo a oi escuchar pip, pip, pip, o sea, como las las notificaciones de mi chat, es como de híjole, pues, ¿ahora qué se ofrecerá?, y yo también malamente, pues, sí les contesto porque como que no me gusta que se quede ahí como ese pendiente, ¿sabes? Y siento que puede llegar a ser como una urgencia, como algo importante. Entonces, pues, también yo siento que tengo la culpa porque no he sabido poner como esos límites.
Okey. Oh, ya. Claro. Ujú. Okey. Claro. Por supuesto. Claro, y algo como lo que acabas de mencionar, es que los límites son sumamente importantes, y más porque, pues, tú me lo dijiste: "A mí me contrataron de 8 a 5 de la tarde", no te contrataron por las 24 horas del día, y realmente o sea, tú has pensado en, cómo podrías poner algún límite a esto, como dices, te sientes un poco mal si no pones el límite, pero recuerda que los límites por algo existen, son sumamente necesarios, y esto va a ayudar a que mejores de nuevo bueno, que vuelvas a tener tu rutina que donde hacías tu ejercicio, llevabas una convivencia mejor con tu familia, en cambio, pues, ahorita te encuentras trabajando 24/7 lo cual, pues, por lo que me estás comentando, pues, ya sientes un cambio en tu humor, en tu forma de comportarte, incluso hasta en tu sueño y tu apetito, entonces es es importante que trates de marcarles un límite y, pues, es bastante sano, porque, pues, no puedes trabajar todos los días, eso va a terminar agobiándote bastante.
Ujú. Sí. Sí, de hecho, este, pues. ahorita que lo mencionas, sí, ya me ya me siento muy cansada. Eh, te digo, en las noches me acuesto a dormir, y yo creo que por lo mismo estar pensando en el trabajo, los pendientes en que si me van a marcar en que si no hice, en que si puede estar mal, eh, híjole, se me va el sueño. Entonces, ya definitivamente tuve que recurrir a a una pastilla para dormir, porque de otra manera era, o sea, eh, no, no podía no podía. Y vueltas para acá, vueltas para allá, de plano me terminaba levantando, checando el correo. Pues, mejor le adelantaba un poquito al trabajo, y sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte de los límites. O sea, yo creo que tienes como mucha razón en que, ahí es donde yo estoy fallando, porque, pues, bueno, me declaro como, eh, disponible 24 horas, ¿no? Entonces, pues, para ellos es como muy cómodo, eh, mandarme trabajo siempre, porque yo es te aseguro que no todo mundo lo hace como yo. Pero la verdad es que, una, no sé, cómo cómo empezar esta conversación con mi jefa por un lado, y la segunda, me da muchísimo miedo, me da esta ansiedad de pensar en en poner estos límites, porque siento que entonces, me van a decir: "Bueno, pues, entonces, si tú no puedes, pues habrá alguien más que pueda", ¿no? Y la verdad es que, pues sí, es un trabajo que me gusta, es un trabajo que estoy disfrutando y sobre todo, pues que tampoco ahorita no me puedo dar el lujo de quedarme sin trabajo. Porque, pues, sí necesito los ingresos, ¿no?, la verdad es que, eh, mi familia pues depende de ellos. Entonces, híjole, sí pasé una época complicada cuando estuve en de transición entre un trabajo y otro. Y ahorita que ya tengo algo como más estable, pues me da miedo perderlo, pues a lo mejor por por decir, mejor me aguanto, ¿no? O sea, pues, ¿qué qué puede pasar?, pues, mejor me aguanto un poquito, pero ese me aguanta un poquito, pues, ya me duró bastante y sí me está como repercutiendo en mi sueño, y en mi en mi salud en general.
Ah, okey. Claro. Ajá. Okey. Ah. Claro. Mira, es un poco difícil porque pues sí, asusta poner los límites precisamente por miedo a perder el trabajo. Pero también recuerda que lo más importante eres tú. Y si tú no estás sana, si no te sientes feliz y ya no te sientes con energía. Lo único que va a terminar pasando es que, pues, vas a terminar quemándote a ti misma y ya no vas a poder continuar ni con el trabajo ni con tus actividades. Entonces mira, ahorita tú ya identificaste bien qué es lo que sientes, qué es lo que te molesta, o bien, qué es lo que te está desgastando. Ahora lo que tienes que hacer es tener una comunicación asertiva. O sea, no significa ser grosero. No significa como pedir: "Oye, me das permiso". Significa, eh, plantear bien tus derechos y, pues, con tus obligaciones dentro de tu trabajo y, pues, hablar con tu jefa directa. Sé que te puede asustar, pero, de hecho, en un trabajo, en cualquier trabajo, es sumamente importante que haya mucha comunicación. Y pues si esto te está afectando, pues quiere decir que no lo has hablado real con tu jefe, pero pues no es algo malo. Es algo que es completamente normal tener miedo. También, pues, eh, es importante que tú aprendas a decir que no. Esto te va a ayudar muchísimo a decir: "¿Saben qué, compañeros? Sí, estoy disponible en caso de que sea una emergencia, pero para cosas más triviales no lo estoy". ¿Por qué? Porque yo ya trabajé, ya pasé mi horario y pues necesito descansar y <chuckles> pues es que es una necesidad fisiológica. No es tanto de: "Ay, tengo ganas. Tengo gusto por descansar". No, es algo ya, eh, fisiológico. Entonces es muy importante que tú priorices y te enfoques en las tareas más importantes que tengas en la empresa y, en este caso, fuera de tu horario laboral, quizás alguna emergencia. Algo que te recomendaría es que, pues, hables con tu jefa o tu jefe. Y pues que establezcan. ¿Sabes qué? Si es una emergencia, márquenme por teléfono. Porque, terminando mi horario, voy a silenciar el chat o el o el correo. ¿Por qué? Porque necesitas descansar. Es algo importante y que no te lo puedes saltar si no vas a funcionar en el empleo. Y pues de esta forma, quizás puedes abrir comunicación y llegar a acuerdos. Eso te va a ayudar bastante.
Ujú. Ujú. Ujú. <giggles> Sí. Sí. Ujú. Ajá. Híjole, pues sí, la verdad es que ahorita que te escucho sí me hace como muchísimo sentido. Y sí tienes toda la razón, o sea, es una necesidad fisiológica, no es como que un capricho, ¿no?, de: "Ah, este, ahorita quiero dormir". Entonces, pues, sí sí, suena bastante razonable, ¿no?, el el poder platicar con ellos, eh, tampoco negarme, ¿no?, decir: "Ya nunca más voy a estar disponible fuera de mi horario", porque, pues sí, como dices, existen las emergencias, las eventualidades, pero yo creo que, sí es buen momento, de como que, sentar este precedente entre que es re es realmente una urgencia, y que es realmente, pues, pedir por pedir, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas no trabajan durante su jornada laboral, y entonces, quieren aprovechar a deshoras, ¿no?, a que los demás, pues, nos pongamos a trabajar extra, ¿no? Porque, pues, yo ya trabajé, como bien dijiste. Entonces, pues, la verdad es que sí, sí me estoy animando como a tener esta conversación, yo creo que, sí es como algo que tengo que hacer, me guste, o no, y por difícil que, pues, que parezca, y por intimidante, porque es que me da mucho miedo, la verdad, lo reconozco, pero, pues, sí, tienes razón, o sea, la verdad es que, si no estoy bien, pues n ahora sí que ni en mi casa, ni en el trabajo, ni en nada voy a poder rendir, ¿no? No voy a poder, eh, ni siquiera, ponerme de la cama y no quiero llegar a esa parte del agotamiento, que lo he visto últimamente muy de moda. Y, pues, creo que sí, es el momento ahorita que mi cuerpo me está dando estas primeras señales, ¿no?, a lo mejor, decir: "Bueno, aquí es el momento, hay que hay que hablarlo". Y, pues, bueno, yo creo que sí, también esa parte de que, "Hablando se entiende la gente", ¿no?, entonces, pues, si yo no lo digo, a lo mejor, ellos ni siquiera están enterados, ¿no?, este, a lo mejor, piensan que, pues, no sé que que siempre estoy disponible, que no tengo otra cosa que hacer, pero, pues, bueno, yo creo que que estos consejos que tú me das la verdad son bastante buenos y, pues, lo voy a intentar, ¿no?, vamos a ver qué pasa.
Ujú. Claro. Así es. Así es. Ah. Ajá. Por supuesto, ya verás que, pues, teniendo comunicación y tratando de poner tus límites, todo va a salir muchísimo mejor. Te vas a sentir más a gusto, te vas a sentir más contenta, de por si, ya te gusta tu trabajo, ahora, si empiezan a respetar tus límites, y tú empiezas a ver cambios en cuestión de tu humor, en tu descanso, pues, lo vas a disfrutar aún más, vas a ver que todo va a salir muy bien.
Pues, muchísimas gracias, nuevamente te agradezco por todos los consejos. La verdad es que me abriste mucho los ojos, el panorama y, pues, sobre todo esta parte de de armarme de valor, ¿no?, como tú dices, no estoy haciendo nada malo, estoy en mi derecho. Y, pues sí, voy a tratar de ser, o sea, pues sí, respetuosa como siempre he sido, no tengo que ser grosera, no tengo que exigir, eh, ahora sí que, una comunicación cordial. Y, pues, bueno, ya te estaré platicando a ver cómo salieron las cosas, yo espero que todo fluya bastante bien, y que yo pueda, eh, pues, retomar esta rutina sana y saludable para mi vida. Entonces, pues, muchísimas gracias nuevamente.
No, de qué, fue todo un placer.